أكيد طبعًا بس ي هي مش قوانين على قدّ ما هي إنه ما تبقيش أ غريبة بطريقة مُلفِتة مثلًا وِسط المجتمع اللي أنا فيه، ف فطبعًا دي بتفْرِق بصراحة، بتأثّر عليَّ كتير في اختيار الألوان يعني، ما ما ب ما بالبسش أصفر فاقِع آآ، أحمر، بمبي ريلاه، كده يعني.
إمم. إمم. فاهماكِ، <laughs> أيوه فاهماكِ. طب ما هو في ناس برضه بتيجي تلبس ألوان صحيح بتبقى فاقْعة وكده، بس بتعرف تضبطها. فأنتِ من رأيِِك مثلًا هل ده حقيقي فعلًا والّا لأ؟
هو يمكن في ناس بتعرف تضبطها فعلًا و وبتعرف وبيليق عليها الحوار، بس أنا بصراحة لما حاولت يعني ما عَرفتش، يعني كنت عايزة البس تيشيرت كده لونه بمبي يعني بمبي غا فوشيا خلّينا نقول فوشيا عشان هو د لونه فوشيا فعلًا، وحسّيته كان إكسترا أوي على الصبح يعني، اللي هو صباح الخير في إيه مالِك؟ <laughs> فلأ غيّرت بأمانة ما عرفتش أضبّط الموضوع.
إمم. إمم. تمام. اهم. إيه ده هو ممكن يأثّر على ال ممكن يأثّر ده على الوقت كمان؟ يعني مثلًا لو الصبح ما ينفعش إن إن أنتِ تلْبسي حاجة over أو بالليل مثلًا؟
هو يعني ال <smacks lips> هو موضوع الصبح والليل ده فعلًا بيفْرِق في اللبس، عشان خاطر مثلًا الصبح مش هاخرج لابسه ألوان فاقْعة كده أع في وِش الناس اللي هو صباح الخير أنا فاقْعة، وميك اب كتير وبتاع <laughs> م يعني التوقيت بيفْرِق طبعًا بصراحة، وعن مثلًا عن بالليل لو خارجة رايحة أقعُد في كافيه مش عارفة إيه يعني هاحط مثلًا مكياج أزوّد إكسسوارات مش عارفة إيه كده يعني.
إمم. إمم. <laughs> أيوه أيوه. إمم. أيوه.